Hmm, same vibe, so tubig rin ano, kung sa dagat. Gusto ko rin naman sa mga waterfalls ganyan, kasi ibang ano din di ba, ibang ibang view din siya. Pero siguro, a ng nakaka nakaka-excite din talaga sa akin, yun siguro yung talagang tunog ng tubig. Pero kung maliban sa tubig, parang <clicks tongue> parang wala na akong ibang maisip na gusto ko. <gasps> Kasi nga di ba, nabanggit ko kanina <gasps> nagsasawa na kasi ako sa bundok, ara imaginin mo yun, <gasps> araw-araw naririnig mo yung araw-araw mong maririnig yung mga tunog ng <gasps> tunog ng ibon, oo. Uma-umaga kinakantahan ka ng mga ibon. <laughs> Di ba? Oo.
Mhm. Hmm, okey. Maganda. Mhm. Mhm. Hmm, sabagay. Mhm. Ibon. Mhm. Kuliglig, 'no? <chuckles> Sa gabi kuliglig, oo. Nakakabingi minsan ang tunog ng kuliglig sa gabi, di ba? <gasps> Oo, pero et mhm.
Kaya nga kaya nga, eh, <laughs> oo. Kaya siguro ano, kaya kaya <clicks tongue> mas gusto ko talaga yung tunog ng tubig kasi parang nagsawa na ako sa tunog ng ano, ng mga nandito sa paligid ng bundok-bundok. <gasps> Kaya ano tubig talaga, so it's either yung tunog nga ng alon, na nakaka-relax sa akin <gasps> o kaya yung pagbagsak ng tubig mula sa falls, yun maganda rin yun.
Mhm. Mhm. Hmm, nga naman. Basta uri ng tunog ng tubig, 'no? Siguro yung a agos ng tubig sa ilog 'yan, di ba? Mhm, 'yon, mhm. Nature pa rin kasi 'yan, um, hindi na hindi na maganda yung agos na galing sa gripo 'no, di ba, at tsaka sa shower. <laughs>
Mhm. Hmm, puwede rin puwede rin, nakaka-relax din yun, oo. Oo. <laughs> Oo. Mat at at mas hindi na okey yung agos ng tubig sa kanal, ay! Hindi pa <laughs> So, hindi talaga lahat ng agos, ha? Ha, mind you! <laughs> Ay, naku mas malala yon! <laughs> Oo, so ang kabilang lang sa mga favorite natin na um, ang tubig sa dagat at tubig sa waterfalls, tubig sa ilog hindi sa lahat ng tubig. <laughs> Oh, at least malinaw sa atin 'yon. <laughs>
<laughs> Akala ko sasabihin mo sa inodoro, eh. <laughs> O, di ba? <laughs> Oo, oo. <laughs> Ayan. Oo naman, siyempre. Pero ito siyempre di ba, gusto mong marinig nga yang mga, um, tunog ng tubig, di ba? Mas relaxing ba ito sa'yo, ah, kapag umaga, hapon o kaya gabi at bakit?
Mhm, mhm.